Đúng rồi nha, bởi vì thì mình rất là thích ăn những cái món mà nó có canh có nước ấy. Thế cho nên làm ưu tiên cái việc là nấu những cái món, ơ, có canh, có rau, đấy, thì khi đó mình sẽ kết hợp thêm với cả một cái loại có đạm nữa thôi, thế là đủ. Hoặc là thỉnh thoảng thì mình sẽ nấu những cái món mà có canh riêng hoặc là có thịt riêng, đó, thì cũng sẽ thành 2 món. Đấy, chỉ cần 2 món thôi là đã đủ một bữa ăn lành mạnh rồi. Ừm.
Ờ. Ừm hưm. Ờ. Đúng thiệt. Ờ. Là đủ rồi. <laughs> Ờ, vậy là bạn thường ăn một mình hay là bạn, kiểu, nấu luôn cho cả gia đình bạn?
Ừm, thường là mình sẽ chỉ ăn với cả chồng của mình thôi á. Thế cho nên là ờ, ờ, hai vợ chồng thì cũng sẽ ăn ứ mà ờ, rất là đơn giản, chỉ ăn như thế thôi là thấy đủ ngon rồi, không cần phải cầu kỳ nhiều đâu. <laughs>
Ờ, <laughs> thành ra cũng hông cần nấu nhiều. Đúng rồi. <laughs> Ờ, vậy, kiểu, cũng nhanh mà, kiểu, tiện cũng chỉ có th 2 người ăn thôi, thành ra không cần phải nấu nhiều ha.
Đúng rồi, làm sao mà đủ chất là được. Thậm chí thì có hôm thì mình cũng chả nấu canh đâu. Ví dụ như là mình, ờ, xào, ờ, mình xào thịt, ờ, mình xào thịt bò với cả là cái ớt chuông ấy thì đấy, thì mình sẽ mua, kiểu như là, ớt chuông là, ừm, mấy màu luôn á, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, đó. Thế xong là mình sẽ cho, ưm, vào với cả thịt bò nữa, thế là đủ, không cần nấu canh nữa thì tại vì là ớt chuông thì nó cũng, coi như là, một cái loại rau rất là tốt rồi này, nó rất là nhiều dinh dưỡng luôn. Đấy, xong có thịt bò. Đó. Ờ. Thế thôi, xong ăn cơm thế là đủ chất dinh dưỡng luôn, chỉ có một món thôi ấy. Rất là nhanh.
Đúng rồi. Ờ. <laughs> Ờ, ớt chuông. Wow! <chuckles> Ồ! Đúng rồi. Ồ, rất là hay. Ừm. <laughs> Đúng rồi, rất là tiện luôn. <laughs> Ờ, vậy thì nếu thường mà bạn bận quá thì bạn, kiểu như là, kiểu như, bận quá mà, kiểu, không còn sức lực để mà nấu nữa thì bạn có, kiểu, chọn đi ra ăn ngoài hông?
Ờ.

Ừm, mấy cái món kho đấy thì nói chung là cũng thỉnh thoảng thì mình cũng làm, ví dụ như là cá kho này. Nhưng mà thực tế là, ừm, vợ chồng mình ấy thì sẽ không thích ăn những cái đồ, kiểu như là, để để để mấy ngày ấy, ờ, đó, thế cho nên là, ừm, không ăn được những cái món mà, kiểu, để 2-3 ngày là nhà mình sẽ không ai ăn cơ. Thế nên cũng hạn chế mấy cái đấy lắm.
À. Nhưng mà, kiểu, cấp Nhưng mà, kiểu, cấp đông thì thành ra sẽ giữ được lâu hơn á, thì vẫn không thích hả bạn?
Ừm, quan trọng là không thích ăn, ơ, lại một món ấy, kiểu như thế. Ừ, ra là cứ phải thay đổi những cái món ăn liên tục ấy, chứ còn, ừm, hai vợ chồng đều không thích, kiểu, ví dụ như là hôm nay vừa ăn, ơ, sườn kho, xong rồi mai lại phải ăn sườn kho. <laughs> Đấy, ừm.
À. <laughs> Ra là vậy. À. À, ưm, như, kiểu, mà bạn nấu mà, kiểu, 1 lần á, bạn nấu 2-3 món luôn để dành á, thành ra là, kiểu, hôm nay ăn sườn kho, ngày mai ăn, ờ, thịt kho chẳng hạn, hay gì đó, kiểu như, thay đổi món.
Ờ, mình hiểu cái kiểu đấy rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng sườn kho thì mình cũng để chỉ tối đa là khoảng độ 3-4 ngày thôi, chứ cũng không để để lâu hơn được ấy.
Ờ, cũng sợ mất chất dinh dưỡng này nọ hay sao bạn?
Ừ, mình nghĩ là chỉ đúng rồi, chỉ chỉ mất sợ mất chất này, sợ nó cũng không được đảm bảo ấy. Thế cho nên là, ừm, cũng hạn chế ăn những cái món mà mình phải để quá là lâu ấy, dù là để trong ngăn đá đi chăng nữa thì mình cũng hạn chế những cái đồ như thế, đấy.
Ờ. Ờ. Đúng ha. Ờ, hồi nãy mình cũng nghe bạn nói là bạn cũng sơ chế rau sẵn luôn á, thì bạn sơ chế sao vậy? Kiểu như, rửa rau rồi sau đó đợi nó khô hay sao bạn?
Ừm. À, mình, ờ, sẽ rửa rau th rửa rau này, thế xong rồi là mình sẽ dùng một cái rổ để vắt rau ấy thì mình sẽ vắt rất là khô, à, kiểu, quay rau ấy, thì quay xong là cái rau nó sẽ rất là khô. Thế xong rồi mình sẽ cho vào những cái, a, túi, ơ, xong mình để những cái lót, những cái gi giây, ơ, giấy á, những cái giấy, ơ, giấy ăn mà để ờ, ờ, đúng rồi, để nó thấm ướt nước đi cho nó đỡ bị, kiểu, dập nát ấy, đó, cho nó đỡ bị úng nước nè. Thế xong rồi lúc ấy là khô ráo rồi, ờ, khô ráo rồi, thì bắt đầu mình mới cho vào tủ lạnh nha, thì lúc ấy là mình thấy là để được rất là lâu luôn, cái giấy ở trong đấy nó để lâu lắm, ừm.
Ồ. Ồ. À, kiểu như, nó thấm hút nước hả bạn? Ồ. Ừm. Cũng đúng. Ờ. Cho ồ. Ồ, kiểu như, giữ được lâu mà vẫn còn tươi ha?
Đúng rồi đấy, nó tươi lắm mà l mình thì mình rất là sợ, kiểu như là, lúc, ừm, về nhà đi làm về rồi mới bắt đầu giở rau ra để rửa thì mình nghĩ là cái việc nấu bữa cơm thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian ấy. Ừm.
Ồ. Kéo dài, đúng rồi, thành ra cũng lười ha, thành ra cứ chế biến sẵn như vậy thì cho nó lẹ. <laughs>

Ờ, ví dụ như là mình rán một cái gì đấy, mình rán một cái miếng gì đấy, rán đậu đi, mình rán đậu xong. Chảo đấy, nó vẫn còn dầu ăn ấy, thì mình sẽ làm thêm một cái món canh ở trên đấy luôn, thì, kiểu như là, mình sẽ bỏ bớt dầu ăn đi thì mình sẽ, kiểu, chỉ dùng lại một xíu dầu thôi để mình, ờ, dùng để mình phi hành thôi. Ừ. Thế xong rồi là mình sẽ cho nước vào để mình nấu một cái loại, ờ, canh, ơ, thịt băm chẳng hạn ấy, canh rau thịt băm chẳng hạn này. Đó. Ừm, thì là thế là thôi là xong, cùng một chảo luôn mà cái chảo đấy nó nấu xong là nó sẽ sạch ấy, nó sẽ sạch nhanh nên nó không bị, kiểu, cáu bẩn vào đấy đâu. Đấy thì tận dụng
Ừm. Ồ. Ồ! Cũng tiết kiệm hơn. Ừm, canh rau thịt băm. Ồ! Vậy tiện hơn. Ừm. Đúng rồi, kiểu như canh thành ra nó, kiểu, như mềm ra hay sao á. <laughs>
Ừ, đúng rồi, nó mềm ra rồi thì nó cũng sẽ dễ rửa hơn, đó.
Đúng rồi. Đó cũng là cách hay ấy chứ. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Thật mà, có gì đâu, đúng hông? Đều là được cái đồ mình vừa mới nấu xong chứ có phải là đồ gì không sạch sẽ đâu. <chuckles>
Ừm, ờ, vậy thì, kiểu, như để mà duy trì những bữa ăn mà lành mạnh mà còn nhanh chóng á thì bạn có gặp, kiểu như, khó khăn gì hông? Kiểu như thời gian, chi phí hay là lâu lâu lại lười nấu á?
Ừm, thỉnh thoảng thì cũng, ơ, hơi hơi lười nấu một tí. Chứ còn thực ra thì mình thấy là khi mà mình, ờ, nấu ăn theo kiểu như là lành mạnh với cả là đơn giản ấy thì mình mình thấy là nó tiết kiệm hơn nha. Mình thấy là tiết kiệm hơn, ừ, bởi vì là hai vợ chồng mình sẽ tập trung vào ăn một cái món đấy thôi. Ừ, thế nó sẽ không bị không bị thừa ấy, kiểu, sẽ không bị thừa ra, không bị nhiều món để mà thừa ấy, kiểu, chỉ có mỗi một món đấy thôi, ăn là phải ăn hết. <laughs> Đấy. Ừm, không có lựa chọn gì ở đây hết. <laughs> Ừ. Đấy thì mình thấy là tiết kiệm nhiều hơn.
Ừm. Ồ. Ừm. À. Đúng. Ừm. Đúng rồi, <laughs> kiểu như, tiết kiệm hơn. <laughs> Cũng như là tiết kiệm tiền và thời gian hơn.
Ừm, thời gian tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Mà được cái là cả hai cũng kiểu như là nhu cầu ăn uống cũng khá là đơn giản thôi, ừm, cho nên là cũng hợp ấy, cũng hợp, hai đứa cũng hợp ăn kiểu đấy chứ không kiểu không thích bày.
Ừm. Ồ. Cũng không cần ờ, cũng không cần cầu kỳ, ờ. <laughs>
Ừ, sợ lắm, sợ bày vẽ ra xong rồi ai mà dọn được, kiểu thế.
Đúng rồi, cầu kỳ quá, ư, dọn cũng mệt nữa.
Ừm, hôm nào mà cần đi ăn cầu kỳ thì đi ra hàng ấy. <laughs> Đó, ừ.
Đúng rồi. <laughs> Ờ, kiểu như, khi mà duy trì những cái bữa ăn lành mạnh như vậy á, thì bạn thấy, gọi là, cơ thể hay là tinh thần của bạn thay đổi như thế nào á?

Wow! <laughs> Vậy, kiểu như, bạn dùng 2 cái thứ đó, ờ, thường xuyên luôn để mà nấu ăn, đúng hông bạn?
<chuckles> Thường xuyên luôn, gần như là mình dùng nhiều lắm ấy. Ví dụ như là mình, ờ nhà mình thì rất là hay ăn mấy cái món ví dụ như là sườn, ờ, sườn rang, sườn rán ấy, kiểu, sườn rán đi, ừm, thì mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu là nhiều nha, chứ mình rất là hạn chế cái việc là làm rán ở trên chảo, bởi vì là nó rất là bắn mỡ này.
Wow! Mỗi ngày, ờ. Ồ! Ờ. À! Ừ, nó nhiều, nhiều, nhiều ờ, mà còn nhiều dầu nữa, ăn cũng không tốt, đúng hông bạn? Ừm, ừm.
Nó ừ, đúng rồi, lại phải, ừm, cho dầu ăn này, xong rồi lại phải, ừm, đứng canh, phải đứng canh cái đấy, cái ở trên bếp là rất là mệt mỏi luôn, mà nó rất là mùi.
Đúng rồi, kiểu như, mình chỉ cần bỏ vô nồi chiên không dầu rồi nhấn nút rồi sau đó mình có thể, gọi là, làm việc khác để mà tiết để mà tiết kiệm thời gian hơn, đúng hông bạn?
Làm việc khác. Ừ, đấy, thời gian đấy mình đi mình nấu canh. Thế xong rồi ra mình lật lại m rặt mặt 1 lần nữa, thế là thế là ngon, mà nó thật sự là cái món đấy nó không cần phải đ dùng đến chảo thật. Đấy, mình thấy là có món thì có chảo mới ngon, đúng không? Nhưng mà có món thì dùng nồi chiên không dầu là ngon hơn nha, ừm, tiện hơn.
Ừm. Đúng thật. Đúng. Đúng rồi. Tiện hơn mà cũng, gọi là, kết hợp làm việc khác hơn, thành ra là bữa ăn nó cũng không tốn quá nhiều thời gian ha.
Ừ, đấy, thậm chí là mình tranh thủ ví dụ như là mình bật, à, 20 phút đi, thì tranh thủ 20 phút có khi là mình tắm xong rồi ấy. <laughs>
Ừm. Ờ, cũng đúng, cũng tranh thủ tắm luôn, rồi tắm xong là ra là có cái để ăn luôn, thành ra là cũng đỡ đỡ phải <laughs> vất vả này nọ. Ừm.
Ừm, đúng, tắm xong rồi ra ra là ăn cơm luôn. Ờ, đấy, phải tận dụng thời gian lắm ấy, kiểu, ừm, bây giờ thì đúng là cuộc sống của ai cũng bận rộn ấy, vèo một cái là hết buổi tối luôn, thế mà về mà làm lâu thì có mà, ừm, 8:00-9:00 chưa được ăn. <chuckles>
Ưm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi, mà, kiểu, còn hổng có thời gian nghỉ ngơi để, gọi là, chuẩn bị cho ngày hôm sau nữa.